अ, जी अ, माफ़ कीजिएगा, मैंने सुना नहीं क्या कहा आपने?
हुँ। जी, मैं ये कह लें कि एक कहीं न कहीं एक खुद का वक़्त होता है, जब आप खुद के साथ समय बि बिता रहे हैं। जी।
हाँ, खुद का खुद का वक़्त जिसे आजकल मी टाइम कहा जाता है। तो हाँ, ये वक़्त होता है तो ऐसे वो कार्यक्रम है देखिए उद्घोषक एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, एक थीम ले लेते हैं, कि जैसे अ, याद की बात कर लेते हैं वो, कि देखिए याद ऐसी होती है, याद इसकी भी आ सकती है, उसकी भी। और उस पर आधारित वैसी थीम पर आधारित वो गाने सुनाते हैं और बहुत ही खूबसूरत पुराने वक़्त के, ओल्ड इज गोल्ड जो होते हैं, वो कोई 3 4 गाने सुनाते ही सुनाते हैं। तो वो अ, मतलब आख़िरी कार्यक्रम होता है, वि विविध भारती की सेवा का, उसके बाद में वो प्रसारण बंद हो जाता है। उसके बाद वैसे आता है, हाँ ह समाचार आते हैं।
हाँ। <chuckles> जी। हुँ, हुँ। ओह! क्या बात है क्या बात है। जी, जी, जी। जी, जी। ओइलक अए हाँ। हुँ। इसका चैनल का मतलब नाम क्या है? और या क्योंकि उसके पॉइंट, ऐसा होता हैं ना 91.7 या इस तरीके का कुछ होता है। हंड्रेड पॉइंट थ्री ओके, ओके।
हंड्रेड पॉइंट थ्री एफ एम अ, पे आता है, मतलब हाँ, मुझे लगता है शायद वो हर जगह अलग होता होगा जो इनका होता है। तो अ, फिर उसके बाद में शायद समाचार भी आते हैं, लेकिन वो अ, छाया गीत जो होते हैं, वो जब आप सुनते हैं आँख बंद करके आप सुनिए, आप एक अलग ही दुनिया में होते हैं। वो कार्यक्रम भी बंद हो जाता है, रेडियो भी बंद हो जाता है लेकिन वो आपके ज़हन के अंदर गाने, वो बातें, वो उद्घोषक की आवाज़ बसी रह जा सकती है, सुकून जिसको कहते हैं वो बहुत मिलता है। तो जैसा आपने पूछा था कि बेचैनी होती है, हाँ अगर मुझे छायागीत सुनने को ना मिले तो मुझे बेचैनी होती है। <laughs> जी।
हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। <chuckles> जी। अच्छा तो इसमें मतलब आपके घरवालों का अ, मतलब जो भी आपके साथ रहते हैं बच्चें, पति या तो उनका वो नहीं उनका नहीं होता कि ये रिएक्शन कि कि अब ये ज़माना बदल गया, ये अभी भी रेडियो सुन रही हैं, इसमें ऐसा क्या है?
हुँ। हुँ।

नहीं, रील तो देखिए देखनी पड़ती है ना रील में तो मनोरंजन ही आपका जब होगा जब आप देखेंगे। रेडियो तो सिर्फ़ सुनने की चीज़ है गाने बज रहे हैं आपके कान में जा रहे हैं साथ में आप गुनगुना रहे हैं, कोई कार्यक्रम चल रहा है वो आपके कानों में जा रहा है, आप सुन रहे हैं। हाथ आपके दोनों खाली हैं, आँखें भी आपकी खाली हैं आप जो काम करना चाहें वो कर सकते हैं, एक वजह तो बहुत बड़ी ये भी है। दूसरा मैंने बताया दिल के बहुत ज़्यादा करीब है और अ, वो मैंने बताया ही था कि आपको कई बार सुनने को मिल जाता है संगीतकारों के बारे में गीतकारों के बारे में, फ़िल्मों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। अब यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि भई जानकारी तो देखिए इंटरनेट पर भी मिलती है। लेक़िन इंटरनेट में तो आपको टेब खोलने पड़ेंगे टाइप करना पड़ेगा लैपटॉप खोलेंगे आप। रेडियो में देखिए आप चलते-फ़िरते, नहाते-धोते, खाते-पीते सुनते रहिए, सब कुछ मिल जाएगा। तो शायद यही वजह है जो रेडियो के अंदर है लेक़िन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो आजकल बड़े प्रचलन में हैं, उनके अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। उनमें तो आप सेलेक्ट कीजिए एक तो अ, 5 मिनट तो सिलेक्शन में ही निकल जाते हैं कि कौन-सा चैनल आपने करना है, कौन-सी सीरीज़ करनी है। तो वो थोड़े झमेले वाली चीज़ें हैं, जी।
अ, हाँ। उ हुँ, हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हाँ। <chuckles> जी, जी। हाँ। जी बिल्कुल। तो ऐसा होता होगा कि मतलब जब भी आप रेडियो चालू करती होंगी तो मतलब पुराने समय में पहुँच जाती होंगी?
अ, देखिए अ, पुराना समय नया समय तो पता नहीं मैं तो उसी समय में ठहरी हुई हूँ <laughs> जब से हाँ।
हाँ। अच्छा, मतलब ऐसा होता है ना उन अग थोड़ा-सा नॉस नॉस्टेल्जिक फ़ील होता है कि जब भी फ़िर ये करो कि अरे उस समय ऐसा था। हाँ।
हाँ, वो बचपन के जो गाने होते थे हाँ जो कभी मतलब भाई-बहन भी मिलके गाते थे वो तो है। और अ, चालू तो मैं क्या करूँ क्योंकि मेरे तो मतलब जब मैं सिर्फ़ ऐसा कोई काम कर रही होती हूँ जो कि ख़ामोशी की ज़रूरत होती है मेरे घर में रेडियो तभी बंद होता है वरना सुबह से मेरा रेडियो चालू ही रहता है। अ अ, मैं किचन में का हाँ पूरा दिन मैं कार्यक्रम सुनती हूँ रेडियो के। बस जिस वक़्त मैं कोई काम कर रही होती हूँ ऐसा जब अ आवाज़ नहीं चाहिए होती है तभी बंद होता है। अ, बाकी बिल्कुल भी बंद नहीं होता है। और कैसे जी।
हुँ, हुँ। अच्छा पूरे दिन चलता रहता है? ओह! हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा तो अ, क्या जी, जी। तो तब्दीलियाँ क्या-क्या आ गयी? जैसे आप पहले रेडियो सुनती थीं और अभी आप जब अ, सुनती हैं तो क्या फ़र्क दिखता है आपको? क्या फ़र्क महसूस करती है आप?
हाँ। हुँ।

नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वो तो, देखिए, हाँ, वो तो मेरा एक शौक था मैंने खुद के अंदर ऐसे कोई गुण थोड़ी ना देखे थे। मुझे तो वो मतलब पसंद आ रहे थे, सुनना बड़ा अच्छा लगता था मेरे को। कहानियाँ, देखिए, हवामहल आता था उसमें, झलकियाँ आती थी, वो सुनना अच्छा लगता था। फौजी भाइयों की पसंद और शिवा का संगीत माला, वो बहुत सारे प कार्यक्रम थे, बड़े अच्छे लगते थे। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं लगा कि भई, मैं रेडियो के अंदर उद्घोषिका बन जाऊँगी। सोचा ही नहीं था कभी अ, बहरहाल देखिए, ज़िंदगियाँ हाँ।
अच्छा। ओह! हुँ, हुँ। जी, जी। जी। आप तो जो नाम बता रही हैं, मुझे तो मतलब ध्यान भी नहीं है कि कुछ ऐसा था। <chuckles> अ, पता चल रहा है कि आप मतलब कब से हैं। तो
<laughs> जी। अ, जी, जी, बिल्कुल। तो आज भी आते हैं वो सारे, ये जो कार्यक्रम हैं, आज भी आते हैं। जी।
हाँ। जी, जी। अच्छा, जैसा कि अभी तो ओटीटी चैनल्स भी आ गए हैं, और आपने ये बताया कि अ, रेडियो पे ये आता है। तो मतलब इसमें क्या फ़र्क दिखता है आपको और अ, मतलब आप रेडियो में ऐसा खासकर क्या है कि उससे इतनी ज़्यादा, जो है, जुड़ी हुई हैं?
हुँ। हुँ। उम, देखिए, शायद जैसा कि मैंने आपको कहा कि बचपन की कोई भी चीज़ होती है, वो दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो जाती है आपके। बचपन भी जुड़ा हुआ है अ अ, किशोरावस्था जुड़ी हुई है। मतलब बचपन से लेकर के और आज तक की जो उम्र है, वो जुड़ा हुआ ही है रेडियो आज भी है साथ में एक तो वो चीज़ है, दूसरा, देखिए, व वहाँ पर अ, बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को भी मिलती हैं। अ, गाने ही नहीं सुनते हैं आप, संगीतकारों के बारे में आपको कई बार बहुत चर्चाएँ होती हैं, वार्ताएँ होती हैं। है ना? अ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, झलकियाँ भी मिल जाती हैं। तो कुल मिलाकर के एक तो रेडियो का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप काम करते हुए भी उसे सुन सकते हैं। है ना? अ, वहीं अगर आप टीवी की बात करें
हाँ। ये तो है। हुँ, हुँ, हुँ। जी। हुँ। हाँ, तो फिर अ, मतलब फिर काम करने में दिक्कत नहीं होती?
नहीं, रेडियो तो हम कानों से सुन रहे हैं। <laughs> है ना?
अच्छा। हाँ नहीं, ऐसा है ना कि ध्यान जा जैसे कि आज आजकल ज आपने कहा, रेडियो बाकी अ, और आजकल ये आ गया ना कि लोग कुछ काम कर रहे, तो उनकी रील चलते रहती है। कुछ भी काम कर रहे हैं, तो साइड में कहीं न कहीं एक फिर वो ऐसा लगता है ना कि थोड़ा-सा ध्यान भटक रहा है।
हाँ।